Ну, то есть, э, вот какие-то, э, т требования минимальные, может быть, а, которые, вот, например, э, чтобы ребёнок всё-таки приносил хорошие оценки домой, да? Может быть, ты дашь какие-то советы, э, вот, как, может быть, как-то заинтересовать, э, не знаю, с другой стороны, не именно предметом, а именно то, что в предмете. Вот, э, в будущем они будут изучать или вот что-то, какие-то нюансы, да? Э, как заинтересовать ребёнка, чтобы он всё-таки, м, и в том числе и занимался, а не отлынивал, да, и говорит: "Да, намь нам ничего не задь не задано". Да, та, ем, я пойду лучше там порисую, да. <chuckles> Вот как заинтересовать, да.
Мгм. Мгм. А, ну, это сложно. Наверно, как, м, нужно как-то хвалить его за хорошие оценки, за плохие не сильно ругать. Но вот я се щас представила, что если это подросток, которого, э, не сильно руг ну, как бы тоже, я не знаю, потому что, ну, я ещё не воспитывала ребёнка-подростка. Э, наверно, какой-то интерес прививать. Ещё, мне кажется, важно замечать у у ребёнка его, м, как бы, склонность, его таланты. Потому что если у ребёнка не получается там эта физика или не получается математика, а а ему там 100 репетиторов нанимают, э, то, мне кажется, это не очень классная идея. Мне кажется, важнее увидеть, где у ребёнка талант. Вот, например, у него классно получается, это, я не знаю, литература. Значит, нанять ему этих репетиторов по литературе- это его сильная сторона, то есть лучше, мне кажется, развивать эту сильную сторону, но пусть у него по математике будет 4-3 но, э, зато
Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Так. Мгм. Мгм. Мгм. Да. То есть ты согласна с этим, да, но как бы, если он, например, и силён в литературе, то лучше развивать литературу больше. Мгм.
Да. Да, лучше развивать его сильную сторону, чем подтягивать его как бы по всем предметам до какого-то среднего уровня, и при этом у него не будет времени на свою любимую литературу, ну, к примеру. А при этом он будет там, э, кипеть над этими учебниками и страдать над формулами, э, чтобы там получить эту четвёрку-пятёрку просто потому, что это, э, вот теперь у него все четвёрки-пятёрки. Я за то, чтобы сильные стороны ребёнка развивать и как-то наблюдать, что ему интересно.
Мгм. Да. Так. Мгм. Хорошо. Мгм. То есть ты и согласна, если он, например, принесёт тройку по физике и скажет: "Ну, во да, я ни не понимаю ничего, мам, ну, вот там как-то всё там сложно так, и лучше я займусь английским". Да, то есть ты простишь.
Мгм. Ну, наверно, я буду смотреть, э, как бы, э, в на вообще его отношение. Если у него везде все тройки, и, как бы это всё и из-за того, что он не хочет ничего делать, это один вопрос. А если, как бы, просто, ну, не получается, ну, что я сделаю?
Мгм. Мгм. Так. Та М, да. Ну хорошо, спасибо большое, что поделилась действительно такой историей занимательной. Да, и действительно па пришло понимание всё-таки и оценки, и понимание оно важно. Всё-таки нужен баланс. Да? <chuckles> Да. Да, м. Класс
М. 100 %. Спасибо за вопрос. Классно поболтали.